ใช่ครับ แต่ถ้าเกิดว่าไม่หยุดเนี่ย ก็อาจจะเป็นเลีย ร้านข้าวแกง ร้านข้าว ต้ม ตอนประมาณ 17:00 อะไรประมาณนี้อะครับ ซึ่งเป กอกครอบครัวเป็นส่วนใหญ่ เอ๊ ของคุณอะครับว่า ไปกับเพื่อน หรือไปกับครอบครัว?
อืม ค่ะ ฮึ อา ค่ะ ค่ะ เออ อืม จริง ๆ ก็ ก็ เอ่อ ถ้าส่วนใหญ่ก็ต้องเป็นครอบครัวแหละ เพราะว่าเราก็อยู่กับสามี กับลูก อย่างเงี้ยนะคะ แต่ว่าบางที ก็ อุ๊ย เดือนหนึ่งสักครั้งหนึ่งก็จะมีแบบว่าชวนเพื่อนมาทานข้าวด้วยกัน เราว่ามันสนุกดีอะค่ะ ยิ่งเราเป็น คนไทยที่อยู่ต่างประเทศ ด้วย เหมือนถ้าได้กิน อาหาร ไทยกับเพื่อน ๆ อะ มันก็จะแบบว่าได้แบ่ง ได้แชร์กันหลาย ๆ อย่างอะค่ะ เออ แต่เหมือนถ้าไปกับสามีกับลูกเนี่ย มันจะเป็นแนวแบบว่า ต่างคนต่างกิน ต่างคนต่างสั่งมาของตัวเองมากกว่า เพราะว่า มัน เหมือนลูกเขาก็จะเป็นแบบ Kids Meal เป็น อะไรอย่างงี้ ใช่ไหมคะ ของสามีเขาก็ เหมือนจะไปกิน ข้างนอก อย่างเงี้ย มันจะเป็นแบบ คือต้องบอกก่อนว่า ร้าน อาหาร ไทยที่เนี่ยมันไม่ค่อยจัดจ้านสักเท่าไร เออ ก็เน้น ไปกินแบบพวกแบบ อาหารของเขาดีกว่าค่ะ ใช่ แล้วสามีปกติอยู่บ้าน ก็ไม่ค่อย ได้กินอาหารฝรั่งด้วย เวลาออกข้องนอกบ้าน ก็จะ ให้ เขาได้กินอาหารสไตล์เขาบ้าง อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เพราะว่า ส่วนใหญ่ เราก็ทำอาหารกินเอง อย่างเงี้ยค่ะ อืม
ครับ ครับ ครับ ครับ ครับ ครับ อ๋อ ครับ ครับ อืม ครับ ครับ อา ๆ <laughs> อ๋อ ครับ อืม ครับ ๆ ครับ อืม ครับ ครับ อ๋อ ครับ ครับ อืม ครับ อา ๆ ครับ อ๋อ ครับ อืม อืม อาหารดีเหล็ก อย่างเงี้ยครับ ถ้าเกิดเป็นอาหารกินเอง ก็คือไม่ได้ออกไปไหน ก็คือทำแล้วก็กลับอยู่ในบ้านเสียเป็นส่วนใหญ่
ค่ะ ใช่ ๆ ค่ะ แต่ว่าเราก็จะแบบว่า เฮ้ย ไม่ได้แบบว่าต่างคนตักกิน แล้วก็แบบไปนั่งกินคนเดียว อะไรอย่างเงี้ย ก็คือถ้าเป็นมื้อเย็นเป็นดินเนอร์ อย่างเงี้ย เราก็จะมีกฎ อยู่ ว่า ต้องมานั่งกิน บนโต๊ะกินข้าว ด้วยกัน เพื่อที่จะได้แบบว่า
ครับ ครับ ครับ ครับ ครับ ครับ อา ครับ อา อ๋อ ครับ
สารทุกข์ ดิบว่า วันนี้เป็นยังไงบ้าง เราว่ามันเป็นการสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวด้วยค่ะ
ครับ ครับ อืม อันนี้เห็นด้วย อันนี้เห็นด้วยเลย แล้วอย่างเงี้ยอะครับ ต้องถามว่า ระหว่างกิน ไปสังสรรค์ กินอาหารกับเพื่อน กับคนในครอบครัวอันไหนแบบรู้สึกว่า มีความสุขมากกว่ากันอะ?
ใช่ ค่ะ ค่ะ
เอาแบบความคิดส่วนตัวเลย <laughs>
ระหว่างเพื่อนกับครอบครัวเหรอคะ?
ใช่ครับผม ใช่ อันไหนมันรู้สึกว่า มีความสุข หรือแบบ อ่า ใช่ ตอบยากด้วย <laughs> ครับ
อ๋อ อุ๊ย ตอบยาก <chuckles> อา มันตอบยากนะ ใช่ ก็คือจริง ๆ มันก็มีความสุขทั้ง 2 อย่างอะเราไม่ได้มีปัญหากับการที่แบบว่าไปกินกับครอบครัว หรือไปกินกับเพื่อนอะค่ะ เพราะว่า อ่า เหมือนเอาง่าย ๆ เลยอะ แม้แต่กับแค่ในครอบครัว อย่างเงี้ย เราก็จะมีเพื่อนที่เขา เหมือนเรามีลูกเล็ก อย่างเงี้ย ใช่ไหมคะ บางคน เขาก็จะ ไม่ค่อยชอบเอาลูกเล็กออกไปข้างนอกอะ เหมือนเวลาถ้าจะแบบว่า เฮ้ย ท เขาก็จะมี มีเพื่อนที่แบบว่าชอบจะ เฮ้ย ฉันอยากมีเวลาไปกับสามีบ้างจังเลย อะไรอย่างเงี้ย เออ เราก็ แต่เขาก็ไม่อยากเอาลูกไป ก็เอาลูกมาฝากเราบ้างอะไรบ้าง แต่ถ้ามอง กลับกันอะ อา แต่ถ้ามองกลับกันน่ะ เราไม่เคยคิดที่อยากจะเอาลูกไปฝากคนอื่น แล้วไปกินกัน 2 คนเลยอะค่ะ เรารู้สึกว่า ไปกัน 3 คนครอบครัว เราก็มีความสุข ดี เหมือนกัน มันก็แบบ เออ ใช่ เราไม่ได้ รู้สึก รู้สึกว่า มันแบบว่า เฮ้ย ต้องดูแลลูกในขณะที่เรากิน หรือว่าจริง ๆ มันก็ เอนจอยด้วยกันหมดอะค่ะ
ครับ ครับ ครับ ครับ ครับ ครับ ครับ ครับ อ๋อ ครับ ครับ ครับ อืม ครับ ๆ ครับ ครับ อืม อา มี เป็นอย่างงั้นไป <laughs> ครับผม ครับ อ๋อ อา ใช่ เช่นกัน ครับ อืม

อา <giggles>
ไม่ เพราะว่าแค่ ก็ทำกินในบ้านก็พอแล้ว อย่างเงี้ย เพราะอีก อีกอย่าง หนึ่งที่เนี่ย การทำอาหารขายนี้ค่อนข้างจะ ไม่ง่าย ด้วยค่ะ เพราะว่าเราต้องไป อบรมต้องผ่านการ ส license ต่าง ๆ นานา เพราะว่าถ้าคุณทำ แล้วมันไม่ได้แบบ ตั้งขายหน้าบ้านเหมือนบ้านเรา อย่างเงี้ยค่ะ ใช่ ก็คือคุณต้องแบบมีมาตรฐานในการขาย เพราะว่า ถ้าไม่อย่างงั้นน่ะ ถ้าเกิด เอ่อ มีลูกค้าซื้อไป แล้วท้องเสีย หรืออะไรอย่างเงี้ย โอ้โฮ เราโดนฟ้อง ล้ม ละลายได้เลยนะคะ
ครับ ครับ อ่า อืม ครับ อือ โอ้ ครับ ครับ ครับ อืม ครับ ครับ อืม โอ้ นี่ ค ร้านเล็ก ๆ ใช่ไหมครับ? ที่ทำ ถ้าเถิดทำอย่างงี้ ร้านเล็ก ๆ ก็โดน
ใช่ ใช่ ค่ะ ใช่ ร้านเล็ก ๆ ก็โดนค่ะ มันเคย มี ที่ ร้านอาหารไทยนะ เคยโดนฟ้องอะค่ะ ว่า ทำอาหารเผ็ดเกินไปอะ
อา ครับ อย่างเงี้ยครับ อา อา ต่อเลยครับ ครับ ครับ อ้าว โอ้โฮ ต้อง อ้าวเลย
ใช่ค่ะ แล้ว คือโดนฟ้อง ใช่ค่ะ ใช่ คนที่นี่ค่อนข้างจะฟ้องกันเก่งค่ะ
อืม อืม ไม่แพ้ ผ ปัจจุบันไทยก็ฟ้องเก่ง แต่ว่าน่าจะ น่าจะสู้ที่นั้นไม่ได้ใช่ไหมครับ?
อืม อา อา น่าจะค่ะ ที่นี่ คือเขา ค่อนข้างที่จะเป็นประเทศเสรี ทุกคนมีสิทธิ์มีเสียงเท่ากันน่ะค่ะ
อืม ครับ ครับ โอ้
แล้ว เมื่อกี้เหมือนคุณจะเล่า เรื่องอะไรคะ? ที่พูด ขึ้นมาเมื่อกี้
ครับ ครับ อ๋อ ป่า ที่จะบอกว่า เรื่อง เคยดู อ่า หนังบางเรื่องอะครับ ที่เขาขายกันตามถนน เป็นรถเข็นอย่างเงี้ย อันนี้ก็คือต้องใช้ license เหมือนกันใช่ไหมครับ?
ค่ะ อืม อ้อ มันแล้วแต่รัฐ ด้วย อะค่ะ
อา อ๋อ เหรอ? อา ๆ ครับ อืม
แล้วแต่รัฐ ใช่ แต่ละรัฐกฎหมายไม่เหมือน กัน ค่ะ เหมือน ตอนที่เราอยู่ New York เนี่ยค่อนข้าง จะแรงเหมือนกัน อย่างถ้าเขามี food truck อย่างเงี้ย ที่ขายตามถนน อะไรอย่างเงี้ย ก็คือ ใช่ค่ะ ต้อง ต้องมี license แล้วก็ เหมือนตัว food truck เองที่ขายอะ ก็ต้องผ่านการตรวจสอบหนักว่าข้างในเป็นอุปกรณ์ที่ เอ่อ ผ่านมาตรฐานสำหรับการใช้ทำอาหารขาย เขาจะเรียกว่าเป็น commercial kitchen น่ะ ค่ะ ก็คือทุกอย่างจะต้องเป็น ไป ตามสเปกที่กฎหมายกำหนดว่า เอ่อ เอ่อ โต๊ะต้องจาก สเตนเลส มีน้ำกี่จุด มีจุดซักล้างกี่จุด อะไรอย่างเงี้ยอะค่ะ น้ำต้องเป็นน้ำจากไหน? อะไรอย่างเงี้ย คือ ค่อนข้างจะ จะรายละเอียดเยอะเลยค่ะ
ครับ ครับ อืม อืม ครับ ครับ ครับ ครับ ครับ อา ครับ อา ครับ อา ครับ อืม อ๋อ โอ้ ครับ ครับ อ๋อ ก็เลยสงสัยไงว่า เอ๊ะ มัน เวลาเขาขายกันยังไง แล้วพอ อย่าง อย่างที่บอกอะครับ มี มีการฟ้องกันเยอะ อย่างงี้ ก็เลยงงอยู่ว่า แล้วร้านข้างทางจะเป็นไง? เพราะว่าในไทยค่อนข้างเยอะ ใช่ไหม แล้วก็ ถ ท้าว แล้วก็ อ่า บางครั้งอะครับ นี่ย้อนกลับไปตอนสมัยต้น ผมวัยรุ่นเลย คือ การไปกินอาหารข้างทางที่เยาวราชนี่เป็นอะไรที่มี สนุกมาก เพราะราคาเหมือนสมัยก่อนไม่แพงและอร่อย
อืม ค่ะ ใช่ เออ อืม ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ เออ อืม แล้วมีให้เลือกหลากหลายด้วย